Mhm. Ja, das muss ich auf jeden Fall mal so machen. Also, der entschuldigt sich auch total oft so dafür, dass der halt nicht so ne, dass er nicht so meine n äh, dass er nicht meine Erwartungen manchmal erfüllt so mit diesen Texten. Und daran merke ich eigentlich auch schon, ja, er ist doch 'n Guter, ist doch 'n Guter. <snorts> Und, ähm ja.
Mhm. Okay. Er ist er klingt nach 'nem Guten, und der akzeptiert dich und jetzt bist du dran, das so 'n bisschen auch wenn's vielleicht schwer ist. Ich ich weiß, ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber ne, ich werde das dann auf jeden Fall mal so machen, wie du mir das hier alles so schön so gesagt hast. Mensch du, danke auf jeden Fall. Also, das Gespräch hat mich wirklich sehr beruhigt und ich muss auch sagen, es hat mir wirklich sehr, ähm, weitergeholfen, wirklich, danke dir.
Ja, sehr, sehr gerne und, äh, viel Glück euch beiden noch weiterhin.
Danke.

Du, schau mal, also, ich habe 'ne Frage, und zwar: Ich, ähm, bin grad in 'ner Beziehung mit einem Mann, <chuckles> aber wir haben 'ne Fernbeziehung, muss ich sagen. Und, ähm, ja, es ist schon es bringt natürlich schon sehr viele Schwierigkeiten damit. Und einer davon, muss ich sagen, ist, ähm, Kommunikation.
Mhm. Okay. Mhm. Mhm.
Weil Kommunikation ist einfach so ein Wert für mich, der s also, ein sehr es hat 'n sehr hohen Stellenwert für mich, Kommunikation. Und wünsche ich mir eigentlich auch von meinem Partner, dass wir da so 'ne gute Kommunikation haben, aber ja, manchmal hakt's da irgendwie schon so 'n bisschen. Und da wollte ich einfach mal fragen, wie ich eigentlich herausfinde, ob jetzt zum Beispiel da
Okay. Mhm.
Aber auch so vom kulturellen Aspekt her, weil er aus 'nem ganz anderen kulturellen Hintergrund kommt als ich, ob wir da eigentlich so die gleichen Werte teilen. Also, st soll ich das direkt fragen? Weil es sind schon so paar wichtige Sachen für mich, aber es ist mir auch 'n bisschen unangenehm, muss ich sagen, das zu fragen, weil dann hinterfrage ich ja so seine Kultur. Und da wollte ich einfach fragen, wie ich das so am besten eigentlich mache.
Mhm. Okay. Mhm. Mhm, mhm, okay. Also Ja, erst mal, damit ich das so 'n bisschen besser nachvollziehen kann, äh, was kannst du k da konkretes Beispiel nennen oder konkrete Beispiele, inwiefern sich Also, ich schätze mal, eure Kommunikation unterscheidet sich. Ähm, und inwiefern und, äh, wie äußert sich das?
Ja. Also Erst mal reden wir auf Englisch, <chuckles> was ja schon 'ne Hürde ist. Ja.
Okay. Ja, absolut. Kann ich verstehen.
Ja, also, wenn man die Muttersprache nicht spricht, und da versucht, seine Gedanken und seine Gefühle da so, ähm, auszudrücken, da fängt's ja schon wirklich an. Das ist schon wirklich sehr schwierig. Und so meine Kommunikationsweise, i irgendwas zu bereden, ist zum Beispiel direkt anrufen und fragen und das einfach wirklich abklären. Aber seine nicht. Seine ist eher so
Mhm. M Ja. Ja. Mhm. Okay. Mhm.
„Ähm, ja, ich rufe dich dann an, wenn ich wirklich Zeit habe und mir Zeit nehmen kann und dann bereden wir alles so von A bis Z.“ Aber ich bin so: „Nein, jetzt sofort,“ weil ich kann so mit diesem mit dieser Ungewissheit nicht leben. Also, da fängt's schon bei uns an, muss ich sagen, mit der Kommunikation. Ja.
Ah, okay. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Und, äh, das ist schon, äh, seit Beginn der Beziehung so oder erst seitdem die Fernbeziehung oder hattet ihr schon immer 'ne Fernbeziehung und ist das hat sich das irgendwie so 'n bisschen verschlechtert? Also, wie war denn da so die Entwicklung der Kommunikation? Ist das jetzt erst zum ja, jetzt im Laufe der Zeit eher so 'n bisschen drastischer geworden, dass du merkst: „Mhm, irgendwie sind wir da unterschiedlich.“?